हम सभी के घर में न कोई न कोई परंपराएँ तो निभाई ही जाती हैं। तो आप मुझे बताइए ना कि आपके घर में कौन-सी ऐसी परंपरा है, जो आज भी निभाई जाती है?
हाँ, वैसे हमारे <chuckles> अ, भारत में तो इतनी सारी परंपराएँ हैं। सब अपनी-अपनी अ, मने भाषा के हिसाब से, या रे उम संस्कृति के हिसाब से, है ना? तो आज का आज भी हमारे अ, पहले तो बहुत सारी थी, अभी थोड़ी-थोड़ी कम कर दिए गए। मगर आज भी कुछ ऐसे हैं, जो अ, खुशियाँ क्योंकि देखिए परंपराओं से कभी खुशियाँ हम अ, मने अ, ज़्यादा हो जाती हैं। हम सब मिलके मनाते हैं ऐसे कुछ, तो अ, अच्छी लगती हैं, तो वो तो अभी भी निभाई जाती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे घर में ना अगर अ, कोई जब भी कोई अ, बच्चे उम अ, पैदा होते हैं, तो उन उन्हें जो पह पहला खाना खिलाया जाता वहाँ से हमारी परंपराएँ शुरू होती हैं। हाँ तो हाँ। तो पहला खाना का एक एक रिवाज़ है। अ, मने उसे हम क्या करते हैं, घर में बहुत सारे अ, एक एक अच्छा तिथि देख के हम शुरू करते हैं। अगर बच्चा 6 महीना अ, मने 8 महीने के बाद शुरू करते हैं। वैसे सब जैसे एक अ, म अच्छी बात है, एक एक खेल के जैसे होता है वो। जैसे हम अ, खीर रखते हैं, सोना-चांदी रखते हैं। और वैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ए 1 चाकू रखे हैं उम, यहाँ तो या अ, जैसे फल कुछ रखे हैं, ऐसे होता है। फ़िर वो सब सामने रखते हैं, बच्चे के सामने एक अम किताब रखते हैं, किताब और पेन। तो उसे थोड़ी देर थोड़ी दूर में छोड़ते हैं उसे। तो वो मने उसे, उ उ उसे क्रॉल करके जाना पड़ता है। अ अ, इसीलिए बच्चा थोड़ी थोड़ा बड़ा होने के बाद वो होता है। तो वो जाके, वो अपने हिसाब से, वो कुछ भी छू सकता है। वो जो छुए, उसके हिसाब से हम एक एक ऐसी अनुमान लगाते हैं कि जैसे वो अगर खाना छुआ, तो हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा खाएगा जब बड़ा होगा। <laughs> अगर वो जाके हाँ। अगर वो किताब चुनता है, तो हम व कहते हैं कि ये तो बहुत पढ़ाकू हो जाएगा। तो ज़्यादातर सब अ, पॉज़िटिव ही होते हैं। अ, ऐसा कुछ उम नकारात्मक चीज़ें नहीं होती उसमें। अगर चाकू भी लेता लेता है, तो हम कहते हैं बहुत पराक्रमी है। तो ऐसे हैं। अगर लड़की
हाँ, बिल्कुल। हाँ। हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा हाँ, बिल्कुल। वो तो है। हाँ। हुँ, हुँ। अरे वाह! ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। <chuckles> अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। अरे वाह! <laughs> हुँ। अच्छा। अरे वाह! ये तो बड़ा रोमांचिक है। ऊँ, हुँ। हुँ। अ। अरे वाह! ये बढ़िया है। ये सकारात्मक नज़रिया होना बहुत अच्छा है।
बिल्कुल, हाँ। तो ये एक अच्छी बात है। अ अ, इसे इसे अन्नप्राशन कहते हैं। अ, तो अन्न पहली बार जब खाते हैं, त ओ तो उसके बाद ये जो होता है, उसके बाद वो बच्चा खाना, खा उसको हम मीठा खिलाते हैं। अ, ज़्यादातर खीर खिलाते हैं वैसे। तो ये एक
हाँ, हाँ। अच्छा। उहुँ। मीठा मतलब, चावल की खीर या साबूदाने की खीर, कोई भी।
हाँ। हाँ चावल की चावल की खीर खिलाते हैं वैसे।